Ja, hi, das heutige Thema ist, ja, was inspiriert dich beim kreativen Arbeiten? Was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich, ähm, kann dir da 'n konkretes Beispiel zu geben. Ich habe 2016 an einem Projekt teilgenommen, wo wir mit einer Hilfsorganisation nach, äh, Afrika gereist sind. Um genauer zu sein, waren wir da in Tansania. Ähm, da, ähm, hatte ich das Ganze noch nicht realisiert, dass ich das quasi in mein Alltag, in mein in mein Arbeitsleben einfügen will einführen will. Ähm, ja, das
Mhm. Wow.
habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, würde ich sagen. Ich bin 2023 dann noch mal nach Tansania w mit der gleichen Hilfsorganisation gereist, weil ich dachte, ja, da das Land hat mir einfach so sehr gefallen, äh, dass das der Grund war, warum ich unbedingt da wieder hingehen will. Und als ich dann das zweite Mal da war, habe ich realisiert, dass es eigentlich gar nicht um ja, um den Ort ging, sondern um um um d um darum, den Menschen zu helfen.
Mhm. Mhm.
Ich habe bis dieses Semester, bis Oktober, habe ich Bauingenieurwesen studiert
Mhm.
und da habe ich beim Drittversuch in einer Klausur quasi nicht bestanden und musste dadurch wurde dadurch, um genauer zu sein, exmatrikuliert.
Mhm.
Was eigentlich, äh, positiv ist, wenn ich das jetzt mittlerweile bedenke. Ich habe m mir mein Arbeitsleben quasi noch mal überdacht, was ich wirklich aus meinem Leben machen will. Und, äh, arbeite jetzt quasi auch darauf hinauf, dass ich, äh, viel mehr in Hilfsorganisationen tätig bin. Und, äh, will mir da quasi eine eigene e.V. gründen. Ich arbeite quasi jetzt daran, äh, 6 weitere Personen zu finden. Wie du ja vielleicht auch weißt, wa braucht man in Deutschland, um eine e.V. zu gründen, insgesamt 7 Personen. Die Aufgabenteilung musst du dann quasi auch, äh, als Projekt den dem dem Staat darstellen. Und, äh, ja, es ist, äh, 'ne Leidenschaft, die quasi dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass dieser Weg das Ganze dann auch vereinfacht.
Hm. Das ist ja spannende Geschichte, die du da eben geteilt hast. Also super interessant, dass dich so, ja, das Universum da eigentlich noch mal auf 'n ganz anderen Weg geschickt hast, als du eigentlich für dich geplant hattest. Und was ist denn da so deine dein Treiber, so deine deine Motivation? Weil das sind ja schon ganz unterschiedliche Welten, die du da eigentlich äh, ja, so dieses Ingenieurwesen und jetzt eben die Richtung, die du eingeschlagen hast. Was motiviert dich da?
Mhm. Ja, bei beim Bauingenieurwesen war es die Motivation, dass man halt quasi finanziell n nach nach der nach dem Studium abgesichert ist. Ich wir sind im Familienunternehmen auch im Bau tätig. Das war quasi die Motivation dahinter. Da habe ich halt im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich in sozialen Berufen eigentlich viel besser bin. Äh, na äh, ja, das ich bin mathematisch halt nicht begabt. Das war halt auch genau die, äh, Klausur, die ich dann, äh, im Drittversuch f äh, nicht geschafft habe, nicht bestanden habe. Und was das Thema jetzt mit mit mit der Hilfsorganisation und dem Sozialen anging, wo ich quasi, äh, für mich gefunden habe, meinen Weg gefunden habe, ist, äh, 1. Ich liebe es, zu reisen. Ich liebe es, neue Orte zu besuchen. Ich liebe es, äh, egal wo ich hinreise, mit lokalen Menschen in Kontakt zu kommen
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
ähm, ja, und da habe ich halt quasi für mich in all meinen Reisen gemerkt, dass ich irgendwas in Richtung mit Menschen machen will und, äh, Menschen zu helfen, machen will, de der der Moti die der Motivationsgrund, warum ich Menschen helfen will, ist auch quasi, ja, einerseits verdienst du, äh, wenn's auch nicht viel Geld ist, mit deinem Beruf Geld, andererseits, äh, machst du was Gutes für dein Umfeld und für die für die Menschen in deinem Umfeld. Und ja, das war quasi der Auslöser, warum ich, äh, quasi mich in diese in diese in diese Branche quasi mehr investieren und einsetzen wollte.
Mhm. Und das ist ja schön. Du machst ja wirklich auch was sehr Sinnvolles, äh, für für die Menschheit mit deiner mit deiner Arbeit. Ist das würdest du sagen, jetzt dadurch, dass du ja auch in in Afrika warst und vielleicht auch noch an ganz andere, äh, de Flecken der Erde kommen wirst durch deine Arbeit. Würdest du sagen, das ist auch eine 'ne 'ne Art Inspirationsquelle für dich, die die verschiedenen Kulturen?
Definitiv. Also ich habe, äh, im Laufe all meiner Reisen, was auch quasi die größte Lektion war, gelernt, dass stereotypische Gedanken, die wir quasi mitnehmen in unseren Alltag und, äh, alles, was wir hören über bestimmte Kulturen, Traditionen, eigentlich gar nicht der Wahrheit die Wahrheit, äh, widerspiegeln. Das habe ich quasi gelernt, indem ich selber gereist bin und, äh, Menschen verschiedener Kulturen kennengelernt habe. Ähm, und die richtige, äh die richtige Nachricht quasi zu übermitteln, ist einer der Faktoren, die mich quasi überzeugt, das zu machen, was ich machen will. Und
Mhm.
ja, es ist halt wirklich diese Körperempfindung, ne? Wenn ich wenn ich wirklich darüber nachdenke, dieses dieses Herzrasen, was ich bekomme, wenn ich darüber nachdenke, was ich mal wirklich machen will. Und, ähm, die Gedanken, die ich mir ständig darüber mache, überzeugen mich davon, quasi wirklich in diese Richtung dann mich zu vertiefen.
Mhm. Mhm. Und wie war das für dich? Du hast ja so gesagt: „Du hast dann diese Prüfung ‚verhauen‘ in Anführungsstrichen und wurdest dann exmatrikuliert“. Kann ich mir vorstellen, das war ja auch 'ne Phase, die vielleicht nicht so einfach war, so auch in diesem Prozess, auf diesem Weg. Wie wie bist du damit umgegangen, dass du da nicht so deine Inspiration verlierst und, äh, ja trotzdem aus dieser aus dieser schwierigen Situation, äh, nach vorne guckst?
Da hat mir ein Mentor sehr geholfen, ähm, e als ich da quasi neu rausgekommen bin aus aus aus dem Studium. Und da stand ich natürlich erst mal da, ne? Da dachte ich mir: „Was was was ist jetzt mit meiner Zukunft? Was was wird jetzt passieren?“ Und, äh, ja, da kam ich mit einem Mentor zusammen. Das ist eigentlich, um genau zu sein, mein Cousin. Der ist, äh, Psychologe, der hat Psychologie studiert. Und, ähm, ja, wir haben uns halt quasi zusammengesetzt und geguckt, was, äh, das Beste für meine Zukunft wäre.
Mhm. Mhm.
Ja, erst mal war ich halt ein, 2 Wochen zu Hause, bevor ich mit ihm überhaupt geredet habe, wo ich dann quasi die ganze Zeit schlecht gelaunt war, weil ich Zukunftsängste hatte. Und als wir uns dann wirklich nach 2 Wochen zusammengesetzt haben, ähm, kam ich nach diesem Gespräch mit einem guten Gefühl aus, äh, raus und habe so 'ne Zukunftsorientierung bekommen, was mir dann geholfen hat, quasi die, äh die Schritte, die ich jetzt quasi angehe, äh, zu machen.
Mhm. Mhm.
Und, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall meinem Cousin sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat, meinen Weg zu finden.
Ja sch Ja, super interessant, also dass du dich da auch so, äh, für Hilfe geöffnet hast und super, dass du da auch wirklich jemanden in deinem Umfeld hast, dem du da vertraust und der dir der dir da auch wieder, ja, Kraft geben konnte und Mut geben konnte. Ja, finde ich total spannend und, ähm, ja, sehr inspirierend. Ähm
Mhm.
wel wie ist das so generell bei dir? Weil ich meine, das ist ja jetzt, äh, äh, dieses soziale Umfeld äh, das ist ja jetzt so kein klassisches, kreatives Arbeiten. Also so klassisches kreatives Arbeiten sehe ich eher so so ja, vielleicht Künstler oder Designer oder so was. Gibt's da bei dir auch so 'n kreativen Part so in dieser in dieser Berufsrolle?
Ähm, nicht spezifisch auf diese Berufsrolle jetzt, aber ich habe, ähm, kreative Arbeit quasi für mich auch gefunden. Ich habe vor 2, 3 Jahren einen Töpferkurs gemacht, wo ich quasi sehr viel Inspiration durch Social Media bekommen hatte, äh, was mir sehr gefallen hat. Ich wollt das in 'nen sehr langen Zeitraum machen. Für mich ist diese kreative Arbeit, die ich dann quasi nachdem ich im Töpferkurs war mir jetzt mittlerweile 'ne Töpferscheibe geholt habe eher, äh, wie sagt man, so 'n Stressabbau, ne? Das ist so ein, ja du hattest einen stressigen Tag, dann gehst du mal abends, äh, quasi an die Töpferscheibe und, äh, kreierst da irgendwas Kreatives. Und, ja, manchmal denke ich wirklich auch drüber nach, ob ich vielleicht damit auch Geld verdienen kann. Ich meine, die Produkte, die ich da quasi mit den eigenen Händen schaffen, die machen mich wirklich sehr stolz. Und, äh, ja das könnte man eigentlich auch, äh, i i i in in Verkauf, äh damit Geld verdienen. Ich habe jetzt nicht viel darüber nachgedacht, aber, äh, das ist auf jeden Fall 'n sehr, äh, lustiges Thema, was du da ansprichst. Ich könnte mal wirklich das, ne, Ganz in Erwägung ziehen, quasi damit auch mein Geld zu verdienen, da es ja auch eine Leidenschaft ist.
Mhm. Mhm. Ah. Ah, interessant interessant. Ja, das heißt, dieses kreative Arbeiten, was du jetzt so im Hobbybereich, sage ich mal hast, eben in diesem Töpferbereich eben hast, äh, kann man kann man das sagen, dass das für dich schon so 'ne Art Kraftquelle dann auch ist?
Definitiv. Also einerseits, äh, wie gesagt, Stresspegel sinkt, wenn man quasi töpfert, weil du den Stress da quasi abbaust. W weil dein Alltag nicht so, ja, kreativ war oder, ja, wie sagt man, äh, künstlerisch war, ne? Und da, äh, habe ich quasi mit meinem Sport, den ich treibe, wo ich quasi auch meinen Stress reduziere, indem ich meinen Körper belaste, äh, so 'ne so 'n guten Ausgleich gefunden, indem ich mit 2 Hobbys quasi 1. meinen, äh, physischen Stand, äh, verbessere, meine körperliche Gesundheit verbessere, andererseits meine mentale Gesundheit mit Töpfern, äh, stärke. Also, äh, da könn bin ich auf jeden Fall stolz drauf, dass ich so 'n Ausgleich gefunden habe.
Mhm.
Ja, man kann das Ganze, äh, eigentlich auch, ähm, ja, in Selbstständigkeit, äh Man könnte die Selbstständigkeit auf jeden Fall, ja, auch, äh, in Erwägung ziehen. Ich ich wüsste nur nicht, wie ich das Ganze angehen soll. Äh, aber ja, da habe ich quasi meinen Weg mit gefunden. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ah, spannend. Und, äh, ist das auch so, dass du, wenn da wenn du jetzt töpferst zum Beispiel und dann in diesem Prozess drin bist, kommen dir da vielleicht auch manchmal andere Gedanken, weil man da eigentlich dann mal aus diesem Hamsterrad draußen ist oder vielleicht, so, nach der Töpfer-Session? Dann, äh, ist das dann wirklich vielleicht auch so 'ne Inspirationsquelle?
Während, äh, des, äh, Töpferns schalte ich eigentlich komplett ab, da da kom fokussiere ich mich komplett auf, äh, die Craft sozusagen, ne, auf das, was ich kreiere. Äh, danach, nachdem ich fertig bin mit meiner Session sozusagen, ähm, bin ich beruhigt. Mein ich bin eigentlich körperlich dann quasi runtergekommen und, ähm, auch wenn ich Stress im Alltag hatte, habe ich den dann quasi dort abgebaut und fühle mich dann auf jeden Fall körperlich besser. Äh, ja, das das das mache ich jetzt quasi seit 'n paar Jahren jetzt, äh, und das hat mich auf jeden Fall, ähm es hat mir auf meinem Weg sehr geholfen. Ähm, und in meinem Alltag quasi diesen Stress weggenommen und und ja, das, um deine Frage zu beantworten.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das scheint ja dann wirklich so 'ne ganz gesunde, praktische Routine, äh, für dich zu sein, um ja, um dich einfach wieder so in Balance, äh, äh, zu bringen. Und ja, dann vielleicht auch wieder freier denken zu können oder kreativer denken zu können, äh, nach dem nach dem Crafting. Ähm, gibt's da bei dir im Leben noch so andere Routinen, die die ähnlich vielleicht sind oder oder vielleicht auch anders sind, aber 'n ähnlichen Effekt haben?
Ja, eigentlich, äh, Sport, ne? Also n äh, das einzige Kreative, was mir dann halt quasi einfällt, ist dann quasi mein Training. Äh, vielleicht, äh, <chuckles> nehmen das einige nicht als kreativ auf, aber für mich ist es auf jeden Fall auch sehr kreativ und künstlerisch, weil man ja quasi auf ein äußerliches, äh, Bild aufarbeitet, was man dann quasi was was das Ziel von einem ist, was man erreichen will, wenn man Krafttraining macht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch so 'ne kreative Arbeit. Wenn ich dann 'n paar Mal in der Woche ins Gym gehe und auf ein bestimmtes Ziel aufarbeite, äh, indem ich zum Beispiel die Gewichte steigere oder, äh, 'n sozusagen ästhetischeren Körper bekomme, wenn man das überhaupt als ästhetisch, äh, akzeptieren kann. Natürlich ist jedem sein sein Ding selber überlassen, ne? Jeder kann das für sich selber entscheiden. Für mich ist es halt quasi, 'n, ähm ja, so 'n ästhetischeres Körperbild quasi, was mich dann halt motiviert, äh, daraufhin a aufzuarbeiten. D äh, Ansonsten fällt mir eigentlich kein weiteres weitere Hobby ein. Vielleicht, äh, quasi Basketball, was ich halt versuche, einmal in der Woche zu spielen. Äh, wo ich dann, äh, versuche, neue neue, ja, Strategien quasi, neue, äh, Techniken zu lernen, oh, um diese Craft dann halt 'n bisschen besser zu machen. Aber so ansonsten fällt mir da kein 3. ein.
Mhm. Mhm. Mhm. Na, aber das ist ja schon ist ja schon jede Menge. Und, ähm wie weit bist du da in deinem beruflichen Prozess? Also dieses soziale Projekt, äh, das Hilfsprojekt, was du angesprochen hast. Ist das was ist das eher 'ne Idee oder bist du da wirklich auch schon aktiv drinnen?
Ähm, ich bin aktiv in dem Sinne drinne, ich suche quasi immer noch, äh, Personen, die da mitmachen wollen. Ähm, es ist schwer, Leute zu finden, die quasi Zeit haben wirklich für solche Projekte, äh, da man ja dadurch auch nicht wirklich was verdient. D ma man macht das ja für die ja, für das soziale Umfeld, ne? Man will, ähm, den Menschen in seinem Umfeld gu was Gutes tun. Äh, viele meiner Freunde sind halt t zu sehr beschäftigt, se sich daran zu beteiligen. Aber ich würde gerne natürlich Leute finden, weil man muss halt Leute haben, die sich, äh, um das Social Media kümmern von diesem Projekt. Man braucht Leute, die sich um die Buchhaltung kümmern. Äh, andere müssen halt quasi das Ganze publizieren und, ähm, sich in Kontakt setzen mit mit den, sagen wir mal, zum Beispiel Kinderkrankenhäusern, wo man dann Spielzeuge gerne mal vorbeibringen will. Und, ja, es ist halt schwer, Leute zu finden, die erstens die Zeit dafür haben und, äh, zweitens auch die Lust dazu haben. Also, äh, da bin ich grad quasi, äh, dabei, die Leute zu finden. Aber 'n gutes Kon allgemeine Konzept habe ich eigentlich schon. Äh, was ich damit erreichen will, weiß ich schon. Nur, ähm, da es 'n EV ist, was man gründen will, braucht man halt diese 7 Leute insgesamt, und das ist halt 'n bisschen schwierig, diesen Schritt quasi zu überwinden aktuell.
Mhm. Hast du da vielleicht noch so 'n konkreten Tipp, wie ja, vielleicht dafür sogar 'n kreativen Ansatz, wie man wie man die Leute an Bord bekommt, wie man andere vielleicht für das Projekt auch gewinnt?
Ja, ich, äh, habe, äh, mir Gedanken drüber gemacht, äh, vielleicht durch Social Media, ähm, 'ne Reichweite zu erreichen, wo Menschen quasi dein Projekt, äh, lesen können und verstehen können, was man damit erreichen will. Und, äh, ja, das habe ich aber noch nicht gemacht. Ähm, wielleicht bin ich halt noch nicht so aktiv darin, weil ich aktuell 'n bisschen auch 'ne finanzielle Lage habe, wo ich 'n bisschen n Schulden habe. Die wenn ich das Ganze überstanden habe, denke ich, habe ich mehr Zeit dafür, äh, mich in die Sache zu vertiefen. Es ist auf jeden Fall in meinem Hinterkopf, wo ich mir denke: „Ja, d das wirst du machen, aber erst mal musst du die Zeit dafür finden.“
Mhm. Ja, super super interessant. Dann vielen vielen Dank für für das offene Teilen und, äh, fand ich sehr spannend, mit dir zu sprechen. Alles Gute für dich.
Fand ich auch, wünsche ich dir auch alles Gute noch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.